P şöyle bazen, eee, affedersin, dayak yemiş gibi kalkıyorum eğer iyi bir uyku almamışsam. Eee, ama, ııı, tam dediğin gibi, eğer uyku kalitesi iyiyse, eee, kendiliğimden uyanıyorum.
Evet işte. Doğru. Doğru. Adımsayar diyordun, kullanıyor musun?
Adımsayar kullanmadım hiç ama şöyle, yürümeyi gerçekten seviyorum ve, eee, uzun yürüyüşler yaptığımı söyleyebilirim. E bir şeyler dinliyorum, düşünüyorum, hayal dünyasında geziyorum. Eee
O da çok iyi oluyor, evet. Önceden mesela yürürken çok şey yapamazdık, hani, bir şey dinlemek. Şimdi bir bir podcast olsun, illa bir müzik olsun. Belki onlar da, hani, o anlamda teknolojinin yararları olabilir açıkçası.
Tempolu Evet, daha, eee, eğlenceli hâle getiriyor.
Doğru. Ya, hareket hareket kesinlikle iyi, vücuda iyi gelen bir şey. Yani, i biş bazen böyle fark ediyorum 2-3 gün hiç evden çıkmadığımı. O zaman mesela anlıyorum. Evet, hani evden ben, eee, bazen evden çalışıyorum. İşte öyle olduğunda, hani, bir, iii, çıkıp gerçekten yürüdüğümde çok rahat fark ediyorum, hani, iii koşmak çok istiyorum. Hiç başarılı olabileceğimi sanmıyorum. O da bir ayrı bir alışkanlık. Hani, "Çok küçük adımlarla başlayın." diyorlar. Evet ama senin sürekli, hani, en azından tabii, işte, eee, bisiklet kullanıyorsan yani zorunluluk olarak hoş olmayabilir ama mesela gün içinde bisiklet kullanman kesinlikle hareket açısından yine iyi bir şey.
Yürüyüşler O! Benim de sevdiğim bir şey değil. Emm